Bah, heu, ouais ouais ouais, c'est pas, heu, honnêtement, c'est c'est c'est pas forcément un sujet, heu, qui énerve hein? Ça peut être sur une personnalité politique ou ça peut être sur, heu, hem, bah le dernier que j'ai lu, c'était L'art de la chute. Heu, par contre, je ne je ne me souviens pas de du, mmh, du du nom de l'auteur et en fait, c'était intéressant et pas du tout énervant. En fait, c'était, heu, hem, heu, en fait, chaque chapitre, heu, correspondait à une personnalité politique qui s'était, heu, présentée, heu, aux élections présidentielles au moins 1 fois, et mmh
De l'auteur? Ouais. Ah d'accord, on faisait le portrait de chaque, heu, de chaque personnage en fait pour ce livre?
le voilà, le le portrait et puis le déroulement de sa campagne. Alors bon, en condensé bien évidemment, avec, heu, des petites anecdotes heu qu'on ne connaissait pas forcément, mais heu, non, c'était intéressant. Franchement c'était c'était un bouquin intéressant.
Mouais. Et et tu veux dire que c'é c'était même, heu, heu, comique? Où tu as appris des choses? Ou ça ça rend peut-être la politique plus accessible? Enfin, c'est quoi vraiment qui t'a qui t'a plu dans ce bouquin-là?
Bah en fait, heu, heu, comique, le mot est est fort, mais heu, oui, c'est vrai que parfois, bah, on app on bah on apprend des petites anecdotes rigolotes, heu, heu, et puis on en apprend plus aussi sur la personnalité de, mmh, bah de de l'homme ou de la femme politique en question. Heu, donc heu, donc voilà, alors c'est pas toujours, heu, forcément, heu, un bon côté, heu, qu'on qu'on découvre et on peut être surpris ou alors heu on peut se dire: «Oui, bon, je m'en doutais un peu», heu, puis voilà quoi, heu, mais c'est vrai que ça ça permet de d'en apprendre un petit peu plus sur ce monde, heu, un peu un peu opaque, et puis en même temps bah, sur, heu, sur, heu, toutes ces personnes, heu, qui veulent heu absolument, hem, heu, se faire élire quoi en fait. Ouais, voilà. Mmh mh.
Des personnages politiques? Mmh mh. Oui, on a pas envie de voir, heu, ouais. D'accord. Ouais, tout ouais, opaque c'est le mot, ouais. Mmh. Heu, diriger, tu veux dire? Ouais, ouais, ouais je comprends, et et du coup, si si vraiment tu as besoin, à un moment, hem, on va dire de de t'apaiser, tu vas plutôt prendre quoi comme style de livre? Un un thriller? Un je sais pas, une biographie, heu, tu te dis: «Bah là, j'ai envie de me poser tranquille, j'ai j'ai envie de me détendre», tu tu vas t'orienter vers quoi?